Nah, eee, apa sih yang dia suka akhir-akhir ini? Gitu kan, eee, apakah misalnya, eee, mainan gitu kan, kayak dinosaurus, atau mungkin Barbie, gitu kan gambar atau membaca angka atau mainan tertentu Kak, ada gak sih? Dia, eee, perempuan apa laki-laki Kak?
Boleh, boleh banget. Mmm, iya dia anak perempuan sih Kak kan, dan memang, mmm, kalau me bon dia senang main boneka, main Barbie seneng gitu kan, tapi main masak-masakan juga senang tapi itu udah banyak Kak maksudku yang apa ya, nah! Iya sih dia akhir-akhir ini tuh suka mewarnai gitu loh. Cuman, eee, kemarin tuh terakhir, eee, krayonnya itu aku enggak tahu ya kayaknya cuman 1 sih, eee, itu dia hari-hari tuh memang kalau lagi bosen gitu kan, dia langsung misal kita lagi sibuk nih di rumah gitu kan yang aku mungkin lagi ini, yang ibunya lagi ini, nah dia kalau kayak ngerasa diacuhkan ya dia ngambil pensil warna gitu, mewar mewarnai gitu loh.
Wah, oke oke paham. Oke, paham. Ah oke oke. Wah, kreatif banget ya Kak.
Iya Kak jadi, eee, bingung aku jadinya beli apa ya?
Ya. Oke oke, ya aku udah kebayang nih mungkin, eee, apa anaknya tidak suka mainan seperti boneka ya Kak, eee, tapi lebih seneng dengan, eee, hal-hal yang berbau kreatifitas tadi ya, wah itu sungguh-sungguh anak yang kreatif, tapi aku ingin tahu juga nih Kak, eee, Kakak tuh ingin hadiahnya tuh bersi bersifat edukatif, eee, fun atau kombinasi keduanya Kak?
Iya.